آه، أنا كده جدًا يعني أنا أصلًا مدمنة موبايل، بيسموني أصلًا إن ده مرض، يعني بجد الموضوع اتوصّل معايا إن هو بقى مرض مش بس إن أنا باقعد على الموبايل وخلاص، أنا الموبايل حتى باخده معايا وقت وأنا باكل باخد معايا الموبايل، وأنا داخلة الToilet باخد معايا الموبايل فبجد ما فيش وقت في اليوم بيعدّي من غير ما أسيب الموبايل يعني
بجد؟ يا لهوي! <laughs> أحّيه! <laughs> طَب استني أنتِ ليه أصلًا بتقعدي عليه كتير يعني، إيه السبب أصلًا؟
والله أنا أصلًا كنت على طول فاضية طول الوقت من بعد ما اتخرّجت من الجامعة ما فيش أي حاجة أعملها، فالموبايل هو الحاجة الوحيدة اللي بتسلّيني، أنا باحب أتفرّج على فيديوهات أوي متابعة ناس كتير أوي على الYouTube، باحب أسمع podcast.
إمم. آه. إمم. إيه الفيديوهات اللي بتتفرجي عليها؟ احكي لي كده.
باحب أتفرّج بقى على الناس اللي هُم صنّاع المحتوى الcomedy اللي بيتكلموا مثلًا في ناس ساعات تعمل مسابقات كده، في ناس تعمل تحدّيات أنا باحس إن الموضوع ده بيسحلني معاه شوية حلوين، في ناس تانية آه، في بقى قنوات كده على الYouTube ناس بتلخّص بقى مسلسلات وأفلام، أنا باحب أوي أتفرّج على ملخّصات بصوتهم يعني بيقعدوا بقى يعملوا voice over كده على الفيلم أو المسلسل يلخّصوه، أنا باحب الفيديوهات دي جدًا يعني أنا ممكن أصلًا ما أتفرّجش على المسلسل
إمم. حلو. <laughs> هو فعلًا حلو، آه. <chuckles> إمم. حلو. إمم. طَب ليه ما جرّبتيش مثلًا تبطّلي إنِك تتفرّجي على التليفون في المسلسلات وكده، وتتفرّجي على مسلسل بقى حقيقي واقعي مثلًا على التليفزيون، يعني بما إنِك كده تغيّري مثلًا الوقت عشان تحاولي تقللي وقتِك على التليفون؟
اهم. عشان أنا باحب أتفرّج لوحدي، أنا م أنا قاعدة عايشة مع عيلتي مش عايشة لوحدي، فانا باحب أتفرّج لوحدي بصراحة إمم، هُم مش بيحبوا يتفرّجوا على الفيديوهات بتاعتي بيقعدوا بقى يعلقوا لي وإيه التفاهة اللي أنتِ مشغّلاها دي، وهو إيه اللي أنتِ مشغّلاها ده طَب ما تجيبي لنا التليفزيون العادي طَب ما تجيبي قناة زي البني آدمين نعرف نتفرّج معاكِ، أنا ما احبش بقى التعليقات السخيفة دي، أنا هاشغّل حاجة باحب أتفرّج ما ح من غير ما حد يقاطعني ولا حد يلغوش عليها ولا عايزة أسمع رأي حد في اللي أنا باتفرّج عليه، يا سِتّي إن شاء الله هاتفرّج على إيه أنا مبسوطة، طالما أنا مبسوطة ما تعلقوا ليش، فأنا باحب أتفرّج لوحدي بصراحة.
آه، <laughs> قولي كده. إمم. إمم. <laughs> إمم. آه. <laughs> إمم. كويس حلو إمم، حلو طَب ده، طَب أنتِ بقى بت بتتفرجي بقى على إيه كده comedy والّا رومانسي والّا إيه الأخبار؟